Ouais, ouais, ouais, c'est vrai. J'ai j'ai demandé pour de l'histoire, heu, Charlemagne et tout ça, carolingien, mais c'est ça a marché. Il m'a fait un beau, heu, une un beau résumé. Ça marche.
Ça ou on fait une chanson, j enfin, en fait, faut trouver quelque chose d'original. C'est bête mais pour réussir à l'école, il faut faire tout ce qui est pas fait à l'école. <chuckles>
Ouais. Ouais, c'est clair. On pourrait il faudrait refaire une école, je crois, avec, heu, tous ces idées là, heu. Je me suis toujours dit que si on apprenait en chanson, heu, ça marcherait super bien.
Ben, c'est triste et et pourtant, honnêtement, tous les enseignants, ils sont comme moi, ils sont passionnés. Comme je t'ai dit, beh, ceux qui se donnent sur les réseaux sociaux, ils c'est toute leur vie. Ils doivent passer 90 heures semaine à faire ça mais c'est que de bons retours, ils prennent du plaisir et c'est un passionné qui parle et et un passionné, on l'écoute et on a envie du plaisir et ça va créer des vocations, ils ont envie de faire professeur à leur tour, les élèves
Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais toi, tu es toujours prof ou pas?
mais ouais, je pense que non, j'ai quitté, justement, parce que j'ai pas réussi à me lancer sur les réseaux sociaux <chuckles> en étant prof
<chuckles>
et que disons que ça m ouais, beh, pour moi, c'est un métier que de passion encore 1 fois et j'avais envie de me donner énormément. Je me donnais énormément, mais j'avais pas envie de dédier, heu, 95 % de toute ma vie à ce métier là, quoi.
D'accord. C'est beaucoup de travail pour pas beaucoup de reconnaissance. Ouais. Mmh mh. Ouais. D'accord, donc tu as fait un temps. Et puis, est-ce que tu t'es rendu compte que, heu, tu étais limité peut-être par ta hiérarchie? Enfin je sais qu'il y a pas de hiérarchie normalement dans le dans l'éducation nationale, mais, ouais tu tu t'es sentie limité dans tes idées, on t'a dit: «Oh, calme toi, il y a un programme français, on respecte, on sort pas des on n'en sort pas», quoi?
Si, dans l'idée si, mais, ben, c c'est Ouais, absolument. Mais c'est ça, bah, je veux apprendre aux enfants à être libre, je veux apprendre le développement personnel, je t'assure que même avec des maternelles, on peut faire de la philosophie, on peut réfléchir à la vie avec eux. Mais non, c'est impossible! D'après le programme, ils sont on les sous-estime, les enfants et on a trop tendance à les infantiliser. Je pense que, ouais, tous les profs, ils sont au courant de sang au courant de ça mais, heu, l'État nous donne pas les moyens, pas l'argent, pas la rémunération derrière, heu, et pour les projets et pour le salaire, quoi.
Ouais. Ouais. C'est sûr. Ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair, j Mmh.